Oi, eu tô querendo desabafar um pouquinho sobre uma situação meio chata que tá acontecendo comigo, que eu tô ficando bem frustrada. E se você puder me dar a sua opinião também, se tiver alguma ideia de o que que eu posso fazer pra mudar, eu ficaria super agradecida.
Uhum. Sim, sim, claro.
Então, eu eu gosto muito de tentar hobbies criativos, né. Eh, apesar de eu não ter muito jeito pra eles, na minha o hu eh, humilde opinião. E recentemente recentemente eu diria, tipo assim, no final do ano passado pra esse ano, eu comecei a tentar fazer crochê, né.
Ah, legal. <chuckles> Uhum. Olha, que legal!
Sim, obrigada. E aí, assim, eu comecei com projetos pequenininhos, né, porque eu estava aprendendo ainda, mas eu sou muito mais focada no crochê pra roupa. Tem não sei se você sabe, tem vários tipos de crochê. Tem crochê pra fazer tapete, né, coisa assim de casa, tem crochê pra bonequinho e tem para o crochê pra roupa.
Uhum. Sim. Ah, verdade. Uhum.

Ali o ritmo é difícil, sabe. Em cada projeto.
Sim. Ai, eu imagino, porque, realmente, acaba que essa tentativa e erro, né, acaba sendo realmente frustrante, né, porque daí não é aquilo que você pega 1 vez e já sai exatamente como você queria ou da forma que você desejava, né.
Exato, exato e como eu tô ainda começando, eu diria que eu sou nível iniciante, isso acontece com muita mais frequência, essa questão da da falha, né, e, eu não sou uma pessoa que eu sou muito bem conhecida pela minha paciência, então, isso também dificulta.
Sim. Ah, ok. <laughs> Mas, olha, acontece que o próprio crochê acaba, realmente, sendo um exercício de paciência para você, né.
Com certeza.
E olha, então, de repente, podia ver um pouco também por esse lado, sabe, que meio que mentalizar, que é um tipo de hobby que você está fazendo, mas que você vai precisar exercitar sua paciência. Então se, por exemplo, não ficar bom na 1ª vez que você fizer, tá tudo bem, sabe, você pega um outro dia e faz um pouco de novo, mas acho que é importante que você não coloque tanta pressão em você, sabe, pra já fazer de primeira e ficar perfeito, ou algo assim, sabe, ou já querer fazer algo muito grande de primeira.
Uhum. Na é. Com certeza. Uhum. Sim, sim. É, eu tenho um pouco desse problema, né, que você mesmo disse aí de você até mencionou eu não não cheguei a falar, mas tentar pegar um projeto grande, porque eu acho que eu consegui lidar. Conforme eu vou tentando ler receita ou ver o vídeo no YouTube, eh, eu vejo que não é tão fácil assim, e isso me desana desanima, eu paro, às vezes até por mais tempo, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, porque, ah, se eu não conseguir fazer aquele projeto, me irritou, deixa isso para lá, e aí eu só vou pegar 2 semanas e eu, daí, sei lá, 1 mês depois, 2 meses depois, quando eu achei uma outra receita que tenha me interessado.
Uhum. Uhum. Eu super entendo. Sim. Entendi. Mas assim, eu acho que justamente isso de você começar com coisas pequenas, por exemplo, não começar já com uma blusa, mas sim fazer, de repente, não sei, um cachecol assim seria mais simples, por exemplo?
Não. É. Não, é seria muito mais simples, porque o cachecol é meio que, tipo assim, você vai fazer os mesmos pontos, a gente chama de ponto, né, eh, até chegar ao tamanho total do cachecol. Agora, a roupa já é diferente, você tem que fazer a parte da frente, a parte de trás, tem que fa é, é tipo uma blusa, né, você tem que fazer, ali, a as mangas.
Uhum. Olha, legal. Sim. Uhum. Ok, então, são sempre, aí, pontos diferentes que você precisa fazer, para fazer a roupa